Слушай, помоги мне, пожалуйста, разобраться вот, а, с моим стилем одежды, потому что мне как-то вот перестало нравиться, как я вообще выгляжу. А, как-то вот хочется чего-то нового, как-то вот обновить, э, в принципе своё видение. Я, м, не очень вот хорошо в этом во всём разбираюсь. И, э, знаешь, когда вот, э, была помоложе, когда были, э, офисные, там, работы, всякие мероприятия, концерты и всё такое. То как-то всю у ну, знаешь, каблуки и там классические всякие костюмы, платья и всё такое. А вот, э, сейчас, когда уже, м, возраст ближе к 40, когда уже дети и, м, быт, и много всего. <grunts> И в принципе, уже, э, даже вот на какое-то мероприятие надеть каблуки уже кажется это как-то некомфортно, неудобно. Мн ну, в общем, знаешь, больше у меня уже приоритет в сторону комфорта, но всё равно при этом хочется, м, выглядеть как-то красиво, не знаю. Хочется чувствовать себя ещё молодой, привлекательной. И вот, э
Та. Понимаю.
Ой, может быть, у тебя есть какие-то советы? Вот, а, с чего мне начать и вообще разбор своего образа? Как мне его, э, сделать, на что обратить внимание, чтоб вот придумать себе такой стиль, когда мне будет и комфортно, и красиво в то же время?
Так. Н-да, а, понимаю. Спасибо большое, что поделилась своей ситуацией. Я понимаю, что иногда это правда может быть очень сложно, и из-за этого тяжело подобрать тот стиль, в котором тебе действительно комфортно. М, давай подумаем, как это можно сделать. А, расскажи, пожалуйста, для начала, а какой у тебя, в принципе, сейчас образ жизни? Ам, то есть у тебя, работа онлайн или офлайн? Может быть, ты, м, чем-то еще занимаешься, спортом или каким-то творчеством?
Давай. Ну, работа у меня сейчас онлайн. А, дальше, м, происходят какие-то вот мероприятия в школе. А, еще я бываю на церковных каких-то мероприятиях, еще какие-то концерты. Мы любим ездить на, м, а, такие, знаешь, а, классические симфонический оркестр, э, с, хором. Вот такие классические выступления. Вот. Что еще? Ну и всё, в и та так в целом, да, прогулки, а, <grunts> где-то или <grunts> в парках, или это там <grunts> куда-то с детьми на гору пойти так, чтоб они полазили, ну, или там просто по центру города пройтись. Ну и дальше там, не знаю, закупки. Такое всё, м, бытовое <grunts> в остальном.
Интересн Так. Н-да, а, здорово. На самом деле у тебя очень активный образ жизни. А, это интересно. Скажи, а в целом, вот, э, в какой одежде ты себя чувствуешь комфортно? Это яркие цвета или, может быть, наоборот, нейтральные, более спортивные или классическая одежда? Вот именно по комфорту. А что, а, тебе больше подходит?
Ну, вообще по комфорту для меня очень важно, чтобы и ткань была натуральная, ни в коем случае не сатьс не синтетика. Потому что, ну, а, вот, а, в ней я прям сразу, прям даже дома никуда не выходя, чувствую, что мне что-то не так, мне где-то что-то нь ну, в общем, некомфортно я себя чувствую. Э, вот, ткань- это во-первых. И во-вторых, ну, вот мне часто говорят: "Почему ты не носишь, эм, вот облег э, облегающий верх?" М, потому что, ну, вот, м, моё окружение девочек, подружек считает, что, а, э, у меня, а, м, красивая спина, а, м, талия, и и вот, э, как бы мне красиво. А мне кажется, что Ну, просто знаешь, я вот перфекционист, и мне кажется, что вот должно быть идеально. Вот если у меня неидеально плоский живот, то, значит, э, облегающая, там, футболка или какой-то свитерочек, ам, в, ну, вот подчёркивает вот эту вот неидеальность, и мне тогда вот некомфортно. Я понимаю, что если я стою перед зеркалом и вот как бы не дышу, да, <chuckles> втянула всё, что можно втянуть, и вот так вот смотрю, то вроде ничего. Но когда я, в, э, выхожу, там, в люди и понимаю, что мне вот в таком состоянии нужно провести, там, вечер или день, то мне некомфортно. Мне комфортно в более таких свободных вещах, чтобы, там, скрывать все недостатки и чтобы и красиво, и вст и свободно, и, м, чувствовала себя.
Та. Да. Понимаю. Н-да. А, понимаю. Спасибо, что поделилась. А, еще бы хотела уточнить. А скажи, пожалуйста, а, в принципе, вот, э, у тебя, а, есть какие-то ограничения на бюджет, а, или ты готова, а, там заплатить за любимые бренды чуть больше, чем за, ну, какие-то другие?
По бюджету Ну, э, у меня нет такого, что я прям вот, э, готова, э, ради какого-то бренда, э, потратить там много денег. <grunts> Нет, я стараюсь, конечно, э, смо смотреть, покупать вот именно брендовые вещи, но, э, больше, там, знаешь, по акциям или по каким-то интересным предложениям. Не <grunts> В основном новые коллекции, когда это там в 3 раза дороже, не беру. Э, вот. Ну и это не главное. Для меня главное вот, чтоб в ы ы ы сь весь вещь на мне села хорошо, чтобы она была из, э, натуральной ткани, ну и всё. И чтоб я в ней чувствовала ся комфортно. А насчет цветов ты спрашивала. Вот тоже тут такой вопрос, не знаю. Эм, интересно бы вот мнение специалиста услышать, потому что я себе обычно выбираю такие, знаешь, нейтральные цвета. Но мне вот опять-таки мои подружки говорят: "Почему ты не берешь яркое? У тебя вот бледное лицо, например, тебе подойдет там красный или ярко-розовый, или насыщенный зеленый". А мне кажется, ну какие-то это прям яркие цвета. И я вот, э э, как-то вот, э, стесн не то, чтобы стесняюсь, но и н не осмеливаюсь их брать, знаешь.
Та. Н-да. Да. Так. Хорошо. Да, понимаю. А, спасибо за такую подробную информацию. Ну, конечно, а, в данном вопросе начать стоит с того, чтобы как раз таки определить комфорт и личные преч предпочтения, что в принципе ты уже сделала. А, при этом важно учитывать также и образ жизни. То есть, конечно, вряд ли тебе будет комфортно с детьми, а, в каких-то <grunts> шикарных платьях каждый день ходить. Это, конечно, не совсем практично. Вот. Но при этом, а, чтобы всё-таки выглядеть стильно, можно это, в принципе, совмещать и экспериментировать. Ты можешь попробовать прислушиваться и к советам, а, людей вокруг, потому что, скорее всего, если они все говорят одно и то же, то, возможно, стоит, эп хотя бы попробовать. При этом это можно совмещать и с какими-то личными предпочтениями. Например, э, выбирать не такой яркий зелёный цвет, а, или, допустим, э, <grunts> комбинировать свободные вещи с более, эм, приталенными. М, это можно пробовать и смотреть на то, как тебе комфортно. Потому что, конечно, в первую очередь, а, важно, чтобы ты ощущала себя в этой одежде собой, а, <grunts> чтобы это не было, может быть, красиво, но при этом максимально некомфортно тебе. Всё-таки, эм, <grunts> живому человеку важно, м, как-то проживать жизнь в этой одежде, а не просто, м, <grunts> красоваться ей. А, как ты думаешь, готова ли ты вот к таким экспериментам?
Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Да, вот ты знаешь, а ты сказала насчёт попробовать. Вот у меня такое бывает в жизни, что, э, я, например, <clears throat> когда что-то там выбираю в магазине, я вот просто смотрю на вещь и думаю: нет, мне это точно не подойдет, а, мне не понравится, а, мне там не сядет. А потом, если я вдруг, а, подумаю, что надо попробовать или меня там кто-то уговорит рядом, и я действительно надеваю и думаю: вот, неплохо, я, э, вообще по-другому себе это нась на себе это представляла, а село неплохо. И в то же самое время, <swallows> а, так точно бывает и, э, с какой-то вещью, когда я покупаю, вот мне кажется, а: в всё, это мой стиль, мне, э, вот мне такое подойдёт. А потом на какое-то мероприятие схожу, па вот проживу в этой одежде день и понимаю: нет, вот я не могу. Вот я не могу объяснить, что именно, но я вот чувствую в ней, э, в этой одежде себя некомфортно, и всё. И я практически потом это не ношу. Так что вот, действительно, твой совет пробовать- вот это вот, мне кажется, прям, а, хороший такой совет. Он рабочий для меня, да.
Да. Так. Понимаю. Да, конечно. На самом деле, очень многие вещи понятны только на практике, и сложно сразу предугадать, насколько ты себя будешь чувствовать хорошо в той или иной вещи. А помимо этого, ты можешь также для насмотренности наблюдать за какими-то, может быть, блогерами, которые занимаются именно модой. М, которые, м, вызывают у тебя, а, приятные ощущения от контента. Либо смотреть какие-то передачи, может быть, даже просто страницы, м, в каких-то социальных сетях, а, которые могут тебя вдохновить, например, по цвету. Кстати, для цвета еще есть, э, специальные сайты, которые могут помочь подобрать палитру, которая сочетается вместе. Это тоже можно использовать для одежды. Как ты думаешь?
Ага. А, хорошо, да, это интересная мысль. Ну да, ну, у, чтобы обычно, да, вот что-то такое привычное, там, не знаю, синие синие джинсы и светлый, какой-то бежевый верх. А, ты имеешь в виду вот какие-то необычные сочетания, да, которые ты даже вот не можешь себе в голове представить? Тебе кажется: да не, ну как я это это э, эти 4 цвета, они как-то не вписываются. А на самом деле, а, они могут подойти, да? Мгм. Да, надо будет посмотреть. Действительно, интересно очень.
Н-да. Конечно. А, и еще, конечно, не стоит забывать про аксессуары, потому что вот ты сказала, что тебе, а, комфортнее, по твоим наблюдениям, в каких-то более, а, спокойных тонах и более свободной одежде. И это тоже можно обыграть за счет того, что, а, ты б можешь использовать какие-то более, может быть, яркие точечные аксессуары, которые могут подчеркнуть, например, твою талию или просто добавить немного цвета в одежду. Это может быть отличным решением. И в принципе, аксессуары- это всегда, а, что-то, что может очень дополнить твой образ и сделать его цельным. Как ты считаешь?
Ну да, тут тоже я согласна, потому что если, например, э, вот остаться в тех же джинсах и, например, там, футболке какой-то, да? Но при этом взять, например, э э, красную сумку, да, как, э, и вот будет такой 1, э, яркий аксессуар, и он уже может прям изменить образ. Так что да, тут я тоже согласна. И тем более, э, с этим проще, потому что, э, ну, чуста чувство дискомфорта, там, от сумки, оно не такое прям, а, выражено, как если тебе там футболка на тебе плохо сидит, да? И тут вот легче будет подобрать что-то для тебя подходящее.
Та. Верно. Конечно. Ну и, а, конечно, не забывай о том, что вот ты упомянула, что тебе там кажется, что что-то может быть неидеально, только если ты полностью втянешь живот и так далее. А важно не забывать, что всё-таки нет ничего идеального в этом мире. И, э, конечно, любое тело так или иначе прекрасно, его можно подчеркнуть за счёт, а, грамотного гардероба. И очень многие черты, которые тебе могут казаться неидеальными, на самом деле выглядят очень привлекательным. Поэтому также старайся и, э, с собственным каким-то самомнением работать и не быть слишком критичной к себе.
О, вот это, <chuckles> вот это вот прям в точку. Да, действительно, я знаю, что у меня есть такая проблемка. Э, надо надо с ней работать, да. Слушай, ну, спасибо тебе большое за то, что вот, э, м, помогла мне немножко вот, э, с этой темой, выслушала меня и дала мне, э, несколько свежих мыслей, советов. Э, большое тебе спасибо.
Конечно. Всегда пожалуйста, обращайся ещё.